คุณเคยโดนเข้าใจผิดจากการหยอกล้อไหมครับ? เล่าให้ฟังหน่อยครับ
โอ้โฮ จริง ๆ ถ้าพูดถึงเรื่องการเข้าใจผิด จากการหยอกล้อนะครับ ต้องบอกเลยครับว่า มันเป็นเหตุการณ์ที่แบบจำได้แบบฝังหัวเลยครับผม อือ
อืม มันเป็นช่วงตอนประมาณตอนไหนอะครับ ในช่วงอายุ?
คือจริง ๆ เรื่องนี้มันเริ่มจากเรื่องเล็ก ๆ มากเลยครับ แต่ว่าเราอะดันคิดว่าอีกฝ่ายอะกำลังแบบอิน กำลังแบบจอยแบบ แบบที่เราอิน แต่พอผ่านไปครับถึงรู้ว่า เหตุการณ์นี้มันไม่ใช่เลย แล้วตอนที่รู้ตัวมันเหมือนกับโดนตบเบา ๆ เตือนสติว่า เออ เรา เราคิดว่า เราสนิทกับคนที่เรากำลังคุยด้วยอยู่อะ มันไม่ได้หมายความว่า เขาจะรับได้ไปกับ ทันกับทุกมุกที่เรากำลังพูดอยู่ครับ อือ
อืม ครับผม โอ้ อือ ๆ โอเคเลยครับ อา เกิดอะไรขึ้นบ้างลองเล่ารายละเอียดให้ฟังได้ไหมครับ?
เออะ เออ เหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์ที่เป็นกลุ่มเพื่อนครับผม ของเรานี่แหละ คือเป็นเหตุการณ์การนัดไปกินข้าว เอ่อ ที่สถานที่แห่งหนึ่ง เออ! แล้วมีอยู่ว่าโดย โดยปกติอะครับ ต้องบอกก่อนว่าส่วนตัว ตัวผมเนาะ เป็นคนที่มักจะชอบหยอกล้อเป็นประจำ เออ หยอกล้อเล็ก ชิ เอ่อ
อา ๆ อือ อ๋อ ชอบล้อคนอื่น แบบหยอกเฉย ๆ ไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมครับ?
เป็นแบบลักษณะแซว ๆ อะครับ สไตล์แบบเพื่อนผู้ชายทั่ว ๆ ไปประมาณว่า เวลาที่ เอ่อ มีคนทำของตกเนาะ ผมก็จะแซวไปประมาณว่า อุ๊ย มือสั่นเหรอเนี่ย โอ้โฮ เป็นอะไรแบบขาด ขาดแอลกอฮอล์หรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ยครับผม ใช่
อ๋อ ครับผม อ๋อ ประมาณนั้น ซึ่ง <laughs> ซึ่ง ซึ่งก็ไม่ ไม่ ไม่รุนแรงใช่ไหม? ถ้าเป็นเพื่อนด้วยกัน ล้อด้วยกัน อือ ๆ
ถูกต้องครับ คือ คือตามสไตล์ผู้ชายเนาะ แต่ แต่ผมก็ไม่รู้หรอกในบางครั้ง ไอ้บางคำพูดของผมเนี่ย คือเขาอาจ อีกฝ่ายคนฟังอะครับ เขาอาจจะไม่ ด ไม่ได้มีอารมณ์ที่ร่วมกับเรา อย่างเวลาที่มีคนพูดผิดเนาะ ผมก็มัก มัก มักจะแซวว่า เอ๊ พูดผิดแล้วก็แบบล้อ ล้อไปเงี้ยครับ แบบง่วงหรือว่าฟุ้งซ่านกันแน่ เออ
อา อ๋อ ๆ ๆ ครับ อืม ครับผม แล้วตอนที่เราล้อเนี่ยเรา เราแบบยังไม่ได้คิดอะไรใช่ไหม? แบบว่าเป็นแค่การแซวเนาะ ก็ไม่ได้คิดมากเนาะ
ใช่ครับ คือมันเหมือนเป็นการที่จะสร้างบรรยากาศน่ะครับ ในกลุ่มเพื่อนที่แบบมาด้วยกันเนาะ คือตามปกติกลุ่มเพื่อนเขาก็จะหัวเราะกัน เวลาที่มีการแบบแซวหยอกล้อกัน อย่างเงี้ยครับ แต่วันนั้นน่ะมีเพื่อนท่านหนึ่งครับ ในกลุ่มที่นัดมากินข้าวด้วยกันน่ะ เออ เขาก็เงียบแปลก ๆ ไป
อืม ครับผม อา
เออ ใช่ครับ คือจากตอนแรกอะ ผมก็ไม่ได้สังเกตนะ คิด คิดว่า แบบ เออ เขาคงจะแบบไม่สนุกหรือเปล่าหรืออาจจะมีเรื่องที่ทำให้ ให้เขาเหนื่อย เออ แต่ แต่มันมีช่วงหนึ่งครับ ที่ ที่เขาอะเล่าเรื่องงานที่กดดันหนักมาก ๆ ไอ้ตัวเราเนี่ย ก็ไม่ทันคิดเนาะ เราก็เล่นมุกเดิม ๆ เหมือน อย่างงี้ครับ เหมือน เหมือน เหมือนเขาเอาเรื่องเครียดของเขาอะครับ มาปรึกษาในวงนั้นน่ะ เราก็ดันไปพูดโดยใช้คำพูดที่อาจจะไม่ระวังครับ ซึ่งคำพูดในตอนนั้นที่มันออกมาก็คือว่า "โอ๊ย drama เกินไปแล้ว ขำ ๆ นะ" อย่างเงี้ย พอพูดจบอะบรรยากาศของทุกคน มัน มันกลับเงียบไปหมดเลยอะครับ
อุ๊ย! อืม เกิดอะไรขึ้นเอ่ย? อา ๆ อืม ๆ ๆ โอเคเลย ครับผม อ๋อ อา เป็นไงมั่ง? อ๋อ เออ เป็นยังไงบ้างครับ บรรยากาศตอนนั้นเนี่ย? อืม
เออ คือเหมือน อยู่ ๆ ปกติมันเป็นบรรยากาศในช่วงกินข้าวนะ ปกติมันก็มีเสียงแบบช้อนกระทบกับจานหรือมีเสียงพูดคุยอะ แต่พอหลังจากที่ผมพูดประโยคนั้นออก ไปอะ คือทุกอย่างมันเงียบหมดเลย เหมือนเวลาในร้านนะครับ มันกำลังหยุดเดินเนาะ แล้ว แล้วฝ่ายที่ได้ยินน่ะ แบบก็ ก็พูดมาแบบนิ่ง ๆ เนิบ ๆ อะครับว่า "วันเนี้ย" พูดมาประมาณว่า "เออ ขอไม่เล่นแบบ แบบนี้วันนี้นะ แบบว่าขอจริงจัง" อะไรเงี้ย
ใช่ ๆ ๆ โอ้โฮ อืม อืม ๆ ๆ ครับผม อืม ครับผม โอ้โฮ! อันนี้พอโดนไปเนี่ย คุณรู้สึกยังไงบ้างครับ? ผม ผม ผม ผมว่าคุณ คุณก็เหมือนรู้ รู้ตัวว่า คุณก็แซวผิดที่ผิดเวลาเนาะ เออ ๆ
อื้อฮือ ผมนี่ ใช่เลยครับ คือพอผมได้รับคำพูด ประมาณนั้นเนาะ ผมก็รู้สึกเหมือนติดสถานะสตันเลยครับ ในเกมอะ อือ ก็คือเรา เรานิ่งชะงักเหมือนกับโดน โดนน้ำเย็นสาดหน้าอะครับ อืม คือเราก็ สิ่งที่สมองมันสั่ง การตอนนั้นนะครับ ก็คือว่ารู้สึกแค่ แค่ไม่ใช่ว่า เอ่อ คนที่เขาฟังอะไม่ขำ แต่มันเหมือนกับเราไปกดทับอะไรในบางอย่างในใจเขาอะ โดยที่ไม่ได้ตั้งใจจริง ๆ
โอ้โฮ! เข้าใจเลย อืม อา โอ โอเคเลยครับ แล้วเรามีการรับมือ หรือว่าแก้สถานการณ์ยังไง? คือมีการขอโทษอะไรไหมครับ?
อืม โอ้โฮ ต้องบอกว่าตอนนั้นน่ะ เราก็มีการบอก โอ๊ย ขอ ขอโทษ โดยเบื้องต้นแล้วเนาะ แต่มันก็มีจุดที่ทำให้เรื่องนี้ครับ มันเกิดบานปลายไปอีกครับ
อา เกิดอะไรขึ้นเหรอครับ?
คือหลังจากที่ร่วมรับประทานอาหารกันเสร็จนะครับ ก่อนที่จะมีการแยกย้ายกลับ กลับบ้านนะครับ คือ เอ่อ บุคคลท่านนี้นะครับเขาก็ขอแบบว่า เอ่อ ขออนุญาตกลับบ้านก่อน ทั้ง ๆ ที่ ทั้ง ๆ ที่เราอะ มีนัดว่าจะชวนไป ไปต่อในอีก อีกร้านหนึ่งเป็นร้านสังสรรค์ อย่างเงี้ย เออ มันกลับกลายเป็นว่าพอ พอเขาทำ เอ่อ เหมือนว่า เขาขอตัวกลับก่อนเนาะ พอเขาได้ ได้รู้สึกจากคำพูดที่มันอาจจะดูไม่ดีใน ที่ตัวผมได้พูดไปอะ ผม มันกลับกลายเป็นฝั่งผมอะ ที่ต้องมานั่งคิดทั้งคืนว่า เอ่อ เรา เราพลาดแบบตรงไหน คือสรุป ก็คือผมลืมสังเกตสัญญาณชัด ๆ อะว่า เออ เขาดูเหนื่อยกว่าปกติน้ำเสียงที่เขาพูด หรือแบบ อะไรคำพูดคำจาของเขามันก็เบาขึ้น แล้วก็พูดน้อยลงด้วยครับผม อืม
อือ อืม อ๋อ ครับผม อา ๆ ๆ อ้อ ครับผม อุ๊ย! ตรงนี้เนี่ย แล้วพอเป็น เป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ย อะ ตอนที่คุณพูดคำว่า ขอโทษเนี่ย เขารับคำขอโทษไหม? หรือว่า เขาเฉย ๆ หรือว่าเขาอาการไม่ ไม่ดีขึ้น
ครับ อา โอ้โฮ! เขาก็มีการตอบรับแหละครับในคำขอโทษเนาะ เพราะว่าด้วย อาจจะด้วยบรรยากาศตอนนั้นเรามาเป็นกลุ่มเพื่อน กลุ่มที่สนิทอะครับ มาร่วมทานข้าวกัน แต่ในความรู้สึกจริง ๆ อะครับ ผมมองออกเลยว่า เอ่อ เขาก็คงไม่ ไม่ ไม่สบายใจ แล้วก็ไม่พอใจแหละ กับคำพูดของตัวผม เออ
อือ ๆ ๆ ครับผม แล้ว แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณมีการพูดคุยกับเขา เอ่อ ทาง Social Media หรือว่าอะไรเพิ่มเติมไหมครับ? แบบว่าเป็นการเคลียร์ใจกันอะไรพวกนี้
อื้อฮือ เออ หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับผม ผมก็ เอ่อ เอ่อ เรียกว่าไง ก็ยังมีพืชติดต่อกับเพื่อนคนนี้อยู่ในชีวิตผมอยู่นะ แต่ดันกลายเป็นว่าผมสังเกตว่า เอ่อ บุคคลท่านเนี้ยครับ เขาเป็นคนที่ระวังมากขึ้น เออ เข้าใจจังหวะคนมากขึ้นอย่างนี้ครับ แบบมัน มันเหมือนกับ เอ่อ เราก็ยังวนเวียนอยู่ อยู่ในชีวิตกันและกันเนาะ แต่ถ้าจะให้กลับไปแบบพูดคุยกันด้วย กันด้วยแบบความสนิทสนมแบบเมื่อก่อนนะครับ มันเหมือนจะมีกำแพงทั้งในใจของ ของทั้งตัวผมเนาะ ที่ผมเคยพูดประโยคนั้นออกไป แล้วก็เหมือนอาจจะเป็นกำแพงในใจของอีกฝ่ายครับที่ว่า เออ เขาก็คงไม่อยากจะพูดอะไร ในเรื่องของที่ ที่ทำ เรื่องหนักใจอะ เรื่องที่เขามีปัญหา อืม
อือ ๆ ๆ อ้อ อืม ครับผม อืม ครับผม อา ๆ ๆ เหมือน ครับผม เหมือนหลังจากเหตุการณ์นั้นแล้ว คือเขาเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมโดยสิ้นเชิง แล้วก็เปลี่ยนไป ไปในทางที่เขาคอยระมัดระวังตัวขึ้นเนาะ ก็ ก็แบบมัน มันไม่ใช่เฮฮา แบบว่าฟีลลิงสนุกสนานแล้วนะ เป็นแบบว่าความตึงเครียด อ๋อ
อา ถูกต้องเลยครับ เออ ซึ่ง ซึ่งจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะผม <tsk> ผมก็ได้มีการไปศึกษาต่อนะครับว่า รากเหตุของนิสัยการหยอกล้อเนี่ย เออ พอ พอมาย้อนนึกดูแล้วอะ เวลาที่ผมเป็นคนสนิทกับคนอื่นน่ะ จริง ๆ แล้วอะ ผม ผมรู้สึกว่า ตัวผมอะจะเริ่มมีใช้คำพูดคำจาหรือมีการแซวอะครับ ที่ เอ่อ มีการหยอกที่แรงขึ้นเรื่อย ๆ ดีกว่า เออ เพราะในหัวเราอะ มันมีการตีความตั้งแต่แรกแล้วครับว่า การหยอกล้อ คือลักษณะของความสนิท เออ
อืม อ๋อ ครับ ใช่ ๆ ๆ ก็ ก็เพราะเขาเป็นเพื่อนเราใช่ไหม เราก็แบบรู้สึกว่า เราน่าจะหยอกล้อได้ แต่ว่าของคุณเนี่ย มันแรงขึ้นใช่ไหม แรงขึ้นโดยที่คุณก็ไม่ได้ตั้งใจ อา ไม่ได้คาดคิดว่า เขาจะกลับเอามาคิด หรือว่าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเขานะ อืม
ถูกต้องครับ อืม ๆ ๆ ถูกต้องครับ เออ แล้วอย่างเงี้ย คือเนื่องจาก เออ เรียกว่ายังไงอะ ตอนเด็ก ๆ อะครับ โดย โดยประสบการณ์ของตัวผมเนาะ จากทางที่บ้านผมอะครับผม ผมก็รู้สึกว่ามันเป็น อย่างงี้ ตั้งแต่ตอนที่ผมเด็ก ๆ แล้วอะ คือทั้งแบบ พ่อแม่ พี่ชายผม หรือแบบพี่สาวอะ ทุกคนน่ะครับ มักเป็นคนที่ชอบแซว ชอบหยอกกัน คือมันเป็น มัน มัน เรียกว่า มันเป็นสไตล์ความรัก อีกแบบหนึ่งของครอบครัวส่วนตัวของผมอะ แต่พอโตมาขึ้นเนาะ เราก็ลืมสังเกตอะครับว่า นิสัยบางอย่าง หรือเป็น เออ ยังไงดี ประเพณี ที่ ที่เกิดขึ้นในครอบครัวเราอะ อีก อีกฝ่ายหรือเพื่อนเราอะครับ ไม่ได้โตมาในลักษณะเดียวกับเรา ไม่ได้พบเจอประสบการณ์ชีวิตในรูปแบบเดียวกับเรา เรา เรา เราไปเผลอเอานิสัยเนี่ย ไปใช้กับทุกคนไม่ได้ อย่างเงี้ยครับ อืม
อืม อา อ๋อ อือ ๆ อืม ครับ ใช่ ๆ ๆ มัน มันก็ทำให้คุณ ฉุ ฉุกคิดได้นะว่า โอ้ บางทีเนี่ยเราโตมากับการหยอกล้อ มันก็แบบว่าอาจจะทำให้คน ๆ หนึ่งเนี่ย แบบว่าเกิดปมปัญหาในชีวิตได้เลย อืม แล้ว แล้วจากนั้นเนี่ยคุณทำอะไรได้บ้างครับ มีการที่จะไปพูดคุยกับเขาอีกไหม หรือว่าอยากจะเคลียร์เรื่องนี้ให้จบ ๆ ไปเลย?
อืม ถูกต้องครับผม อืม <laughs> ถ้า ถ้าพูดจริง ๆ หมายถึงว่า ในเรื่องของความรู้สึกเนาะ อย่างที่บอกไปอะครับ เมื่อข้างต้นว่า เรา เราก็มีการพูดเคลียร์ใจกันแหละครับ หลังจากนั้นน่ะ แต่ว่า พอ พอมันผ่านมาสักพักเนาะ เหมือนมันจะมีเส้นบาง ๆ อะครับ ที่ ที่มองไม่เห็นน่ะเหมือนเป็น กะ เหมือนเป็นกระจกอะ กระจกที่โปร่งใสที่กั้นระหว่างความรู้สึกเวลาที่เราทั้งคู่อะครับ ที่ผมกับเพื่อนท่านเนี้ย เวลาคุยกันมันเหมือนจะมีแผ่นใส ๆ กั้นอยู่ว่า เออ มัน มันต่างคนก็ต่างเห็นกันของอีกฝั่งนะ แต่พอจะก้าวข้ามไป มันก็จะติดความโปร่งใสตรงนั้นเนี่ยครับ อืม
ใช่ ๆ อืม ๆ ๆ อืม ครับผม อ๋อ โอเคเลย อา ก็ ก็คือต่างคนต่างแบบว่า อะ เห็นว่า โอเค คุณโตมา อย่างงี้นะครับ อา มีการหยอกล้ออะไรพวกนี้ใช่ไหม ก็ ก็ เขาก็ อะ มี มีความเข้าใจนี่แหละ แต่มันแบบว่า ก็มีความไม่สบายใจอยู่ด้วยเนาะ อืม
ใช่ครับ อืม ถูกต้องเลยครับ และหลังจากนั้นน่ะ ผมก็เริ่มที่จะเปลี่ยนนิสัยเลย เออ
อ๋อ อันนี้คือทำให้คุณเปลี่ยนเลยเหรอ? อ๋อ
ใช่ครับ คือหลังจากนั้นนะครับ ผมก็เริ่มที่จะสังเกตตัวเองมากขึ้นว่า เวลา ที่ ที่ตัวผมเนาะพูดอะไรออกไปอะ ให้ ให้ ให้เขาตั้งใจจริงอะ แม้ แม้ แม้ผิดพลาดเนาะ เวลาที่มีคนพูดมาอาจจะมีข้อผิดพลาด หรือ มี มีแบบ เอ่อ เหมือนแต่ก่อนน่ะครับ เขาพูดแบบอะไรแนว ๆ ตลกมา เราก็จะมีการแซว ใช่ไหม แต่แบบในปัจจุบันนะครับ ผมจะเริ่มแบบรับฟังคนอื่นมากขึ้น โดยที่แบบไม่แซวแล้วแม้เหตุการณ์นั้นมันจะเป็นจังหวะที่ต้องแบบ เออ อาจจะสร้างบรรยากาศในความครื้นเครงได้ เออ
อือ ๆ ๆ ครับผม อา ๆ ๆ
ถ้าเกิดว่ามัน เป็น เป็นเรื่องที่ออกแนว ๆ ออกมาเศร้า ๆ เลยอะครับ ถ้าเพื่อนจริงใจ ตัวนี้มันดูจากสีหน้า แววตา หรือ หรือ หรือวัตถุประสงค์ของคนที่จะเล่าได้อยู่แล้วครับ เราก็จะมีการให้กำลังใจก่อนเลย เออ
คุณ อือ อืม ๆ ครับผม โอเค คือ คือคุณดูภาษากายเป็นหลักเลยใช่ไหมว่า โอเค ถ้าแนวที่เป็นแบบว่า อ้าว ออกมาเศร้า ๆ แล้วต้องการที่จะให้ใครสักคนที่จะรับฟัง คุณก็นะครับ อา คอยกำลังใจ เป็นกำลังใจให้ แล้วก็คุณก็รับฟังใช่ไหม? ก็ หมายถึง
ถูกต้องเลยครับ ผมใช้สูตรนี้ครับเป็นดูอารมณ์ก่อน แล้วก็ดูสายตา แล้วก็ดูจากน้ำเสียง เออ ถ้าเกิดว่าหลังจากเนี้ยครับ ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนท่านใดหรือคนสนิทของผมเนาะ ที่เขาเล่าเรื่องอะมาด้วยน้ำเสียงที่แบบเป็นในทิศทางแบบดีชื่นใจ อันเนี้ย เออ เราก็รู้ตัวแล้วว่า เออ มัน มันในบางครั้งเราก็อาจจะมีการพูดแซวได้ แต่ก็ไม่ได้แซวแบบทุกประโยคเหมือนกับแต่ก่อนแล้วอะครับ เราก็จะมีการเลือกใช้จังหวะในการ เอ่อ ดูบรรยากาศว่า เออ เราควรแซวช่วงเวลาไหน เงี้ยครับ แต่ถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายเนาะที่เป็นเพื่อนเราอะครับ เล่าเรื่องมาแบบเสียงแบบเอื่อย ๆ เหนื่อย ๆ เสียงเบา ๆ ไม่ได้อยู่ ใน ในบรรยากาศที่มันสนุกอะ ผมก็จะ ไม่ ไม่หยอกล้อเลย ก็จะปล่อยให้เขาพูดเหมือนกับให้เขาได้ระบายก่อน เงี้ยครับผม อืม
อ๋อ โอเคเลย อืม ครับผม อ๋อ อือ ๆ ๆ อา ๆ ๆ อือ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ก็ ก็ดีมากเลยนะครับ ก็มองว่าแบบว่า มันทำให้คุณโตขึ้น แล้วก็คุณรับสถานการณ์แต่ละอย่างเนี่ยได้ เหมาะ เหมาะสมยิ่งขึ้นนะครับ เหมือนกับว่ารู้กาล เท เทศะ อา รู้
ถูกต้องเลยครับ เพราะว่า เออ เพราะว่า บาง บางที คน คนที่เล่าเนาะ คนที่เขาพูดอยู่อะครับ เขาไม่ได้ต้องการ ให้ ให้ ให้บรรยากาศมันตลกเสมอไปหรอก แต่บางครั้งอะครับเขาแค่ต้องการ เอ่อ ใครสักคนหนึ่งอะที่ฟังในเรื่องของเขา ที่เขากำลังแชร์เรื่องราวที่เขาอาจจะทุกข์ใจ หรือไปประสบพบเจอมาจริง ๆ แค่นั้นเองครับ
อือ ๆ ๆ ครับผม โอเคเลย แล้วอันนี้เนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรต่อจากนี้ไหมครับ หรือว่า อ่า มันก็ อ่า มีเพียงเท่านี้?
อา อืม ถ้าเป็นเหตุการณ์นะครับ หลังจาก ที่ ที่ผม ก็ ก็ได้เอานิสัยตรงนี้ครับไปปรับใช้นะครับ หลังจากเนี้ยผมก็จะมีการดูแหละ เวลาไปกินเลี้ยงสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนกลุ่มอื่นน่ะครับ ก็เรา เราก็มีการปรับขึ้นแล้ว ใช่ไหมครับ เรา แต่เราก็รู้ สึก สึกว่า เออ มัน มันก็ใช้ได้ผลจริง ๆ นะ เวลาที่เราต้องไปกินหมู่ใหญ่ใน กินข้าวร่วมกับคนอื่นเนี่ยนะครับ นอกจากมันจะเป็นการให้เกียรติผู้พูดด้วยเนาะ มันจะเป็นการเหมือนกับ เออ เรา เราก็ไม่ได้ต้องการ บางครั้งอะครับ การอยู่ร่วมกันน่ะ มันไม่ต้องการบรรยากาศที่มันสนุกสนานจากการแซวเสมอไปอะครับ ความสนุกสนานหรือความครึกครื้นในบรรยากาศ บางครั้งมันเกิดจากการที่ทุกคนน่ะ เออ ได้แชร์ประสบการณ์ต่าง ๆ ร่วมกัน แล้วเราก็ได้มีการมาพูดคุยกัน หรือกินข้าว โดยที่ ไอ้ ไอ้เรื่องที่แซวหยอกล้ออะครับ มัน มัน มันไม่ใช่ประเด็นหลักที่จะต้องให้เป็นตัวสร้างบรรยากาศดีกว่า เออ
ครับผม อือ ๆ ๆ ครับ ๆ ใช่ ๆ อือ ครับ ใช่ ครับผม เพราะว่าบางคนเขาก็อยากแค่แชร์ประสบการณ์ อยากให้คนอื่นเขาได้ยินสิ่งที่ตัวเองเล่า อะไรพวกนี้ มันไม่ใช่จำเป็นจะต้องเป็นมุกตลกเนาะ หรือว่าต้องเป็นบรรยากาศที่สนุกสนาน อืม
ใช่ครับ ใช่ แล้วก็ สิ่งที่ต้องควรระวังอย่างยิ่งเลยครับ ก็คือยิ่งเราสนิทกับใครมากเท่าไหน ใช่ไหมครับ เราต้อง ยิ่งต้องรับฟัง แล้วก็ให้เกียรติอะ คนที่เราสนิทด้วยอะมากเท่านั้นเลยครับ เออ คือความสนิทอะ มันไม่ใช่บัตรผ่านในการที่เราจะสามารถพูดในทุก ๆ อย่างที่เราคิดออกไปได้ แต่มัน มันต้อง มัน มัน คือแบบสิ่งที่เราต้องยิ่งแบบให้ความสัมพันธ์กับคนที่เราสนิทอะครับ ให้มากขึ้นเลยครับ
อืม ครับผม อา ๆ ๆ โอเคเลย ซ ซึ่งยิ่งสนิทมาก เราต้องยิ่งแแคร์ ยิ่งเอาแบบว่าใจเราไปใส่ใจเขา ใจเขาไปใส่ใจเราด้วย อะไรพวกนี้เนาะ อืม โอเค สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณมากเลยนะครับที่มาพูดคุยกัน สนุกมากเลยนะครับ สำหรับวันนี้เนี่ยขอขอบคุณนะครับ สวัสดีครับ
อืม ถูกต้องเลยครับผม สวัสดีครับ